Vorrei parlare con te di musica. C'è una canzone in particolare che ti ha accompagnato in un momento particolarmente, ehm, difficile della tua vita in cui magari affrontavi un grande cambiamento?
Allora quando e a ehm, avevo 16-17 anni diciamo, è stato un periodo abbastanza particolare perché comunque, ehm avevo una situazione familiare abbastanza particolare insomma, a a livello proprio economico e diciamo che, mhmm, vivevo un po' questa fase di cambiamento ma sia da un punto di vista proprio delle proprio delle abitudini no?
Mh-mh. Sì, immagino.
Uhm, che comunque un ragazzino di 16-17 anni insomma, seppur con, ehm ehm, magari con una certa diciamo con una certa testa, comunque a 16-17 anni non ti puoi aspettare chissà cosa, e, ehm, sostanzialmente, oltre avere questa situazione, diciamo un po' drastica da un punto di vista casalingo, ehm c'era anche questo grosso problema della scuola. Questa cosa del: "Devi diplomarti"
Okay. Perché che non ti trovavi nell'ambiente in cui eri, nella tua scuola, con i tuoi compagni o con i professori magari?
Ah, diciamo che la scuola per me è sempre stato un grande bluff nel senso, la scuola è utile perché ti insegna la disciplina.
Certo, però ha anche le sue pecche, <chuckles> le sue grandi pecche.
Per però le sue grandi pecche nel senso, non ho mai trovato onestamente emozione nell'andare a scuola e sentire il professore parlare del fatto, la professoressa che avesse cucinato le polpette la domenica. Senso, mi è capitato spesso queste cose giornate, giornate
<chuckles> Certo. Dipende da dagli insegnanti che hai, quanta passione ci mettono.
No, ma poi sono anche del parere che vabbè in quel periodo pensavo e lo penso ancora, tuttora che l'andare a scuola tutti i giorni non era nemmeno effettivamente una cosa così corretta. Anche perché magari capitava, ehm, che, uhm, mi assentassi da scuola, anche per motivi di salute, ehm, magari per 1 mese 1 mes magari 20 giorni, poi in 3 giorni recuperavo tutto il capitoli, tutte le cose spiegate ed ero il primo a fare l'interrogazione, no, quindi diciamo lì ho viss la scuola l'ho vissuta un po' così; e
Quindi diciamo tu avevi un approccio un pochino più universitario, cioè ti piaceva gestirti comunque i tuoi tempi, i tuoi momenti, i tuoi spazi.
Si, ehm, sostanzialmente c'è questa sempre ritornando sul discorso principale, c'è stata effettivamente una canzone che mi ha un po' accompagnato in questo cambiamento, ma soprattutto per una frase in particolare. Ehm, era una canzone di di questo autore italiano, dove sostanzialmente, in questa canzone dice, citando proprio diciamo la strofa, ehm: "Uniformiamo il tuo parere, solo così puoi sopravvivere".
Mh-mh.
Se la mia realtà non è la normalità mhmm, mi diciamo "mi innervosisco", per riutilizzare il termine, "e mostro i denti".
Okay, quindi è un meccanismo di di reazione anche un po' di di difesa que quello che utilizzi.
Esattamente, quindi diciamo che questa cosa del volermi uniformare alla massa e dover accettare e farmela passare come unico modo per sopravvivere, mi è andata sempre stretta come cosa; e quindi questo passaggio che dice nella canzone: "Se la mia realtà non è la normalità", quindi se quello che vivo non è effettivamente la mia normalità, quello che penso, ehm, credo sia giusto, no, che un po' identi identifica la mia morale, devo combattere per quello che provo. Devo combattere per le mie idea.
Certo. Cer diciamo ti ha fatto sentire un po' compreso e ti fatto, ehm, mettere un pochino nella giusta prospettiva le cose, perché noi tendiamo a, ehm, diciamo compararci agli altri, alle esperienze degli altri, agli standard degli altri, ma poi dovremmo solo guardare quelli che sono settati da noi come standard, come obiettivi e come, uhm, appunto dicevi tu: "normalità" e non, no, quella che vale per gli altri.
Esattamente, quindi perché dovermi adeguare? Io faccio quello che faccio, perché mi sento di farlo, no, e non deve essere effettivamente la società, in questo caso, o comunque la normalità degli altri a dover influenzare la mia. La mia normalità la creo a modo mio, ecc diciamo questo era un po' il senso della canzone e che mi ha aiutato un po' a
Certo.
prendere bene, ehm, quel periodo, perché comunque, dicevo a me stesso: "Questa è una sfida" "che hai avanti" no, "un qualcosa che effettivamente puoi", ehm, "puoi affrontare per capire effettivamente se anche la tua realtà è quella giusta", no, cioè "se puoi far "ehm, "effettivamente far vincere la tua idea di realtà".
Sì, ho capito quello che intendi e senti, raccontami un pochino meglio come hai scoperto questa canzone.
Ma allora, questa canzone l'ho scoperta praticamente grazie al mio primo amore, perché mi ha fatto conoscere quest'artista quindi.
Okay. Quindi ha anche un po' un valore sentimentale da tutti i punti di vista.
Sì, nel senso era comunque diciamo questo arti artista era il nostro artista preferito, nonostante me l'avesse fatto conoscere lei, e diciamo che anche nel momento in cui, mhmm, diciamo c'è stato quello che è la una rottura, no, dei primi amori giovanili, ehm, dicia
Erto. Sono tanto belli quanto fugaci.
Esattamente. Diciamo che questo autore mi ha un po' accompagnato nella rottura, anche perché era un modo per rimanere un qualco
Che autore è, se ti posso chiedere? Che artista?
Daniele Vit.
Daniele?
Vit.
Mh, non lo conosco.
Era un diciamo u un autore, in voga negli anni 2008-2010-11 qualcosa del genere; uhm, e sostanzialmente lui oltre che essere un cantante, quindi produrre proprio, uhm, diciamo le proprie canzoni, era molto conosciuto per essere nei feat; nel senso tanti artisti, come Fabri Fibra o comunque i Club Dogo, hanno fatto tante collaborazioni con questa persona, cioè in realtà, questa persona
Mh-mh. Ah okay, quindi magari oggi al popolo mainstream è un pochino più, ehm, sconosciuto però, è è in realtà, mhmm, permeato in tutte in tutte le canzoni anche più conosciute che che sentiamo.
È un mus esatto è un musicista a 360 gradi, perché comunque suona, è paroliere, compone; quindi diciamo diciamo è una persona, uhm, che l nel mondo della musica attualmente, mhmm, non è così presente, perché comunque, ha preso altre strade, comunque non so che cosa è successo nella sua vita perché comunque è andato calando; però non si trova più una figura professionale come la sua, no, perché comunque era un tuttofare. Ehm, però ecco, i testi, le parole, lui comunque toccava una realtà, uhm, disarmante perché è stato uno dei primi cantanti effettivamente a definire questo adattamento alla società forzato; però lo faceva in chiave sia ironica, sia romantica, ehm, ma anche riflessiva, senza mai offendere effettivamente, no; era più un: "C'è questa cosa, io la combatto, ma la combatto a modo mio. In questo caso con la musica."
Ecco. E posso fare una considerazione, ehm, tu mi stai facendo un quadro abbastanza chiaro e profondo di questo artista che mi fa pensare mi fa riflettere su quanto tu stesso possa essere stato profondo e e maturo comunque a un'età giovane, cioè non è non è scontato per un sedicenne, comunque apprezzare queste cose.
Mi sentivo suo simile, perché anch'io avevo questo sentimento, no. E allora vabbè prima con la rottura poi col tempo, uhm, diciamo quello che pensavo lui in qualche modo lo rifletteva attraverso la sua musica, no; e quindi diciamo c'è stata questa specie di "sintonia", tra virgolette, anche se non l'ho mai conosciuto sfortunatamente. <laughs> Però, ehm
Okay. Certo. Quindi, praticamente, ehm, ti sei proprio sentito come se fossi stato tu a scriverle quelle canzoni.
Esattamente. Poi anche a mia volta ehm, diciamo io sono un appassionato di musica quindi ehm, suono anche in realtà ehm, mi piace scrivere, no.
Mh-mh. anche da un punto di vista un pochino più tecnico.
Uhm, sì, anche un punto di vista più tecnico ecco. Ehm
E senti, oggi invece che rapporto hai con questa canzone? La ascolti ancora, ti capita di, ehm, metterla in play quando, non lo so, vuoi provare qualche emozione più forte oppure, resta solo una meteora che che ricordi appunto, ehm, con affetto, uhm, ma che non fa più parte comunque del tuo panorama musicale attuale?
No, in realtà ancora tuttora è presente. Magari non lo sento direttamente, però quando sento quell'emozione, uhm, di essere sì, di essere affogato, no, dagli altri perché vogliono effi impormi la lo realtà
Ti torna in mente.
sai magari quando vai a fare una camminata per riflettere e pensare: mentre cammino, comunque passeggio, mi viene da canticchiare questa canzone.
Okay, quindi non la senti attivamente però è come se la ascoltassi, ehm, dentro di te.
Esatto, è come se fosse un modo, uno strumento, per esternare un po' questa emozione, no, del senso di soffocamento dato dal da quello che era effettivamente poi il momento del grande cambiamento, no, perché tutto mi soffocava, tutto voleva che mi adeguassi alla situazione, tutto era incredibilmente, uhm, im stretto, come se fosse una gabbia, no. Quindi quando mi tornano quelle emozioni è un po' naturale, no, è un po' la la ricerca dello strumento, no, è la stessa identica cosa.
Cer Certo, certo lo lo capisco e quindi, ehm, fa comunque parte di te anche se, declinato in maniera diversa e poi ovviamente, è una canzone che guarda non è scontato riuscire ad adattare un testo da da mhmm, non adattare però a a portarsi avanti uno stesso testo, una stessa canzone, attraverso così tante fasi della vita, perché immagino dai 16 anni, adesso comunque sia passato tempo, ehm, e e sei cambiato e sei cresciuto, hai affrontato cose diverse, eppure, è una canzone che continua a rispecchiarti in qualche modo, anche se declinata in maniera diversa; quindi questo, è è tanta roba da da fare con una canzone, è è è raro trovare una connessione del genere.
Certo, poi nel senso, anche la melodia, comunque quando ehm, mi piacerebbe replicarla ma, non penso sia il caso, però, ehm e
<chuckles> Se vuoi, non ti preoccupare.
Ma, ehm, allora il, mhmm diciamo sulla frase: "Se la mia realtà non è la normalità", ehm, il giro di note che ha utilizzato nel, diciamo cantare questa strofa, riflette molto diciamo fa emergere completamente la sua avversione per questa cosa, no?
Sì. Mh-mh. Quindi è potente, a livello emotivo.
E Sì, perché proprio lo senti, no, perché, ehm ehm, sì, lo lo senti dal cuore quando arriva questa questa parte che fa: Se la mia realtà, non è la normalità. Allora, c'è tutta questa cosa questo giro di note, no, adesso non so come spiegarlo meglio se non cantarla, però. <laughs>
Okay. No, no, no, ho capito. In realtà, <chuckles> sei anche bravo, cioè, mi è arrivata. E e e senti: e tu questo artista
Grazie. <laughs> Di
sei mai riuscito a ascoltarlo dal vivo?
No, perché non fa più non fa più concerti.
Ah, okay, quindi sei stato un po' sfortunato nella tua fortuna di aver trovato comunque qualcuno così simile a te.
Sì, ma, ehm, il discorso è che di tanti artisti, anche dell'epoca, che comunque non è soltan sì, diciamo, non è stato soltanto lui. Però, ecco, <smacks lips> è un po' per quanto mi abbia accompagnato, c'è un po' questo rammarico del non averli potuti vivere, no, perché magari piccolo, eri senza soldi. Questo è
Erto, però ovviamente non è una colpa che ti puoi dare. <laughs>
No eh, certo, certo, questo no. Però effettivamente mi fa pensare: "Caspita, una persona che mi ha accompagnato in un momento così importante, e che ancora tutt'oggi influisce sulla mia vita, ma non ho modo di incontrarlo", in nessun modo, eh, perché proprio questa persona è sparita.
Si è si è ritirato proprio a vita privata. Ma continua a scrivere anche per gli altri, oppure, uhm, pure dal panorama musicale, è scomparso?
Probabilmente sì. Mah, io da quello che ho potuto comprendere, che questa persona comunque lavora, però lavora in banda, cioè nel senso televisione forse in quando c'è da fare qualche coro, o comunque magari per qualche
Quindi un po' dietro le quinte, diciamo.
Sì, lavora dietro le quinte, non lavora più come artista principale, ma lavora più come secondario. Non so effettivamente
È tipo non è attivo su social di di qualche tipo, quindi magari si può comunque avere un certo contatto con lui, seppur telematico.
Esattamente, non è completamente sparito. Ho provato a cercarlo anche su Spotify, perché ha caricato il suo album diciamo de storico, però totalmente sparito, cioè non risponde, non non so che fine abbia fatto; ehm non so però comunque, è bello no, perché, mhmm non solo mi ha aiutato, ma mi ha dato anche uno strumento per esprimerlo, il mio pensiero. E quindi ehm
Certo. Sì, sì, sì, posso posso immaginare. So <chuckles> cioè, solo immaginare quanto sia forte questa sensazione e quanto poi sia appagante, ma allo stesso tempo, dolceamaro se poi si tratta di un artista che che non è più sulla sulla cresta dell'onda, ehm ehm ehm, e magari, non cioè, tu vorresti continuare a sentire, continuare a sentirti così tanto legato e così tanto rappresentato, ma, purtroppo, non è una scelta che dipende da te, e devi accontentarti un pochino di di quello che hai, che in realtà, come ti dicevo, già è tanto e sei fortunato. Senti, sono stata veramente contenta di aver sentito la tua esperienza di vita così potente, così particolare.
Purtroppo. Io ti ringrazio, e soprattutto mi ha fatto piacere condividere questo pezzo della mia vita, oggi.